Ouais. Il y a souvent des dépressions aussi. Il y a il y a d je pense que j'ai l'exemple aussi de Damso, qui communique sur des sorties d'albums, qui repousse, heu, sans arrêt, sans arrêt. Donc je pense qu'à la fois, quand il parvient et je pense que, par exemple, heu, t p heu, Stromae, il a réussi en tout cas à à, mmh, ouais, à reproposer des des choses qui sont fortes à chaque fois, mais mais, heu, c enfin je pense qu'à chaque après chaque tournée, i il a été en tout cas obligé d'interrompre à cause de dépression, peut-être, parce que ça lui coûte trop. Et heu, mais à l'opposé, tu as des exemples comme, heu, je sais pas, Jul, qui doit être un peu le roi du du tube, enfin en tout cas, en termes d'écoute, je crois que c'est parmi les plus streamés.
Aha. Mmh mh. Ouais s ouais, sûrement. Ouais. Ah oui, il enchaîne. Ouais. Je crois aussi, ouais. Ouais.
Mais, lui, il a trouvé une mécanique où il produit tellement de de sons que je pense qu'il va pas en gros, ça va pas être ses top sons en particulier, qui vont être les plus streamés mais c'est le fait qu'il en fasse 10 fois plus que les autres, avec à chaque fois des des bonnes, heu, performances, qui vont faire que ça devient une machine à tube, quoi.
Ouais, à chaque fois c'est bah, justement, alors, heu, là, on parle, heu, on parlait un peu du côté, heu, on parlait des labels aussi, de la façon dont ils peuvent, heu, avoir certaines attentes, mais, heu, concrètement du point de vue, voilà, artistique, selon toi, comment comment tu tu ferais un tube, en fait? Qu'est-ce c'est quoi les éléments, heu, qu'il faut avoir pour qu'une chanson devienne un tube, heu, pour l'identifier en tant que tel?
OK. Je vais me plier à l'exercice, je pense que c'est pas facile parce qu'il y a pas beaucoup de tubes, mais, heu, <chuckles> je pense qu'il y a une composante, heu ouais, il y a un truc dont j'ai pas parlé, je pense qu'il y a le côté, heu, culturel, générationnel. Enfin, il faut que ça arrive au bon moment, quoi. Et hem, tu as des exemples dans la c pop culture, genre les punks, c'est un moment où, heu, la jeunesse, elle se sent oppressée, heu, je pense, heu, au au Royaume-Uni. Heu, je pense les yéyés en France, c'est un peu une aspiration à de la liberté, heu, post, heu, soixante-huitarde. Heu, on peut je parlais de Jul, je sais pas exactement si s'il représente mais c'est parce qu'on est dedans, je pense que c'est dur de dire, mais en tout cas, il parle à toute, heu, toute une jeunesse enfin, en tout cas énormément de gens en France
Alors, c'est très dur, hein, oui, c'est très dur parce que les artistes eux-mêmes se posent la quest Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
et donc, je pense, ouais, il y a une partie de l'ingrédient déjà, c'est qu'il faut que ça mmh ça parle à à une génération.